Olha, eu sinto muita inspiração quando eu estou na rua, né, quando eu estou, ah, num parque, caminhando e etcétera. Só que aí é um um momento muito específico, né, ainda mais com chuva e etcétera, não tenho como sair muito, mas eu eu acho que a música flui em mim quando eu estou em contato com não é com a natureza também, eu não sou tão ripongo assim, mas quando eu estou ali num parque, sabe? Quando eu estou em contato, sim, quando eu estou em contato com a natureza, em contato com os amigos, mas dentro da minha casa, né, hã meu quarto é o meu refúgio e também é o local que eu consigo criar um pouco mais. Só que da mesma forma que é o meu refúgio, ele também é meu ambiente de trabalho, porque o meu part-time eu faço aqui no meu quarto, né, então, eu tenho que ressignificar o meu quarto novamente como um quarto, que agora ele virou um ambiente de trabalho. Então, nem o meu quarto é mais aquele lu lugar, né, aquele local da casa onde realmente eu me sinto mais criativo, né. E não tem nenhum outro lugar da casa que eu consiga me sentir também criativo, a não ser que eu saia. Mas tipo, eu creio que a minha rotina ou algo que eu esteja fazendo errado, talvez falta planejamento, eu não sei, né, esteja me deixando menos criativo. Você não concorda?
E vo Ah, tá. Sim. Sim. Entendi. Uhum. Entendi. Sim. Ah, entendi. Sim, eh, quem sabe, pudesse te ajudar, já que você está passando por esse, eh, esse bloqueio criativo, né, que é uma pena acontecer isso, mas infelizmente p pode acontecer, né, e você está está sen É normal, pode acontecer e você está sendo prova disso. Porém, eh, se você mora num num apartamento, você diz que tem 1 quarto, eh, talvez você tenha então, também, 1 sala, né, você tem esse cômodo separado?
Sim, sim. É normal, né? No fundo, no fundo acontece. Tem, tenho, tenho tudo: tem 1 cozinha, tem 1 salinha, tem 1 2º quarto, né, mas nesse 2º quarto Deixar um adendo: eu não moro sozinho, né, eu moro com a minha mãe, ou seja, eu moro em Portugal, eu terminei o meu curso. Graças a Deus eu consegui trazer ela para perto de mim, né, isso é 1 coisa que eu sou muito feliz e muito grato e honrado por ter conseguido fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo que é bom estar com ela por perto, né, obviamente, às vezes eu também não tenho aquela privacidade, aquele tempo que eu tinha quando eu morava sozinho, né, para ser criativo de verdade, né, pôr em prática o que eu acho interessante, né?
Eh. Ah, tá. Sim. Sim. Tem uma certa limitação. Uhum. Entendi. Você você, para fazer o teu part-time, seria possível, talvez, você fazer o part-time na sala?